Bah, oui, ah, c'est bien ça.
Mmh mh. Ouais, c'est cool.
J'adore, moi, les trucs, heu, en dernière minute en improvisation. Genre sur un coup de tête, si je b heu, si tout d'un coup je me dis: «Oh, je me ferais bien tatouer, allez», <laughs> je crois. <laughs> Et je me ra ah ouais, ces derniers temps, heu, je crois que toutes les 2 semaines, je me suis fait tatouer. <chuckles>
Mmh mh. Ah ouais! Non! Arrête!
<laughs> Après j'en
Waouh! Et ça pique ou pas vraiment? Ça pique vraiment?
Oui ça pique quand même. <laughs> Oui, oui. <chuckles>
Je sais pas, moi je un jour j'ai un un je j'avais un pote qui se tatouait tout seul, tu vois? C'était un tatoueur et il y a un mec qui m'avait dit: «Franchement, s'il fait ça, c'est comme si un mec prenait un cutter et se coupait tout seul la peau», j'étais là: «Waouh!»
Ah, Mais non. <gasps>